Ồ, đúng rồi. Vậy là ngoại trừ cái, à, vợt, đúng không? Cái vợt là cái đầu tiên và là cái quan trọng nhất, thì tiếp theo là cần phải quan tâm tới giày. Thì không biết là giày chơi bóng bàn đó bạn ơi, ờ, liệu rằng là nó có khác biệt gì so với lại những cái đôi giày thể thao th thông thường hông ta?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờm, mình thấy thì đối với cái loại giày chơi bóng bàn thì thường á, nó chỉ chơ tập trung chơi ở trong nhà thôi, cho nên á, ờ, cần phải, ờ, giống như là, nó phải êm nè, và nó phải nhẹ để mà mình di chuyển. Thì mình thấy cái thương Li-Ning á, thì là một trong những cái thương hiệu rất là tốt cho cái việc mà chơi bóng bàn á.
Ồ, đúng rồi ha! Ừm, mình Ờ, ra là thế. Vậy thì bây giờ nếu mà, ờ, về cái mặt mà đó là về cái mặt, gọi là, đầu tư về những cái trang thiết bị, vậy thì còn đối với lại kỹ thuật đi chẳng hạn, nếu mà một người bây giờ, gọi là, mới hoàn toàn luôn, chưa biết một cái gì thì bạn nghĩ là họ nên bắt đầu từ đâu với lại bộ môn bóng bàn nhỉ?
Ừm. Ừm.

Đúng rồi.
Thế thì theo bạn đó nha, khi mà họ chơi một cách, ơ, lâu dài hơn thì đôi lúc là những cái người chơi bóng bàn á họ sẽ rơi vào một cái trạng thái, gọi là, một cái trạng thái nó hơi trì một xíu, họ cảm giác là họ đánh hoài mà nó hông tiến bộ thì lúc này họ sẽ rất là dễ mất động lực thì, ờ, liệu rằng lúc này á bạn có một cái mẹo gì để cho họ có động lực lại hơn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình nghĩ cái mẹo của mình đó là, ờ, mình sẽ nghĩ lại cái lúc ban đầu tại sao mình bắt đầu cái bộ môn này, ờ, để mà mình, ờ, mình có một cái ý chí để mà mình, ờ, mình tiếp tục. Và, cái, mục tiêu của mình đặt ra là gì? Ờ, là muốn, à chỉ muốn học mà để chơi cho biết thôi hay là mình muốn học theo một cái cách là, ờ, chuyên nghiệp hơn một xíu thì mình hãy mình sẽ nhìn lại cái cái cái mục tiêu mà mình đặt ra để mà mình dù cho mà mình bị, à, nhụt chí đi chẳng hạn, thì mình vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ừm.
Ừm, tại sao mình lựa chọn. Ừm. Ô, ra là vậy. Ờ, vậy thì cái việc mà, ờ, nghĩ là cái lý do mình bắt đầu á, nhưng mà đôi khi có những người họ chỉ chơi với một cái, ơ, sở thích nhất định thôi chứ họ cũng không phải là có đam mê quá là nhiều, thì theo bạn là với những người chơi như vậy á thì cái lý do gì để họ có thể tiếp tục chơi nữa ta?
Ừm. Ừm.

Bây giờ có rất là nhiều các cái, a, môn thể thao, vậy thì bạn có một cái gợi ý nào hoặc là cái mẹo nào á, cho người mới bắt đầu một cái bộ môn hông?
Ờm, đối với mình á thì, ờ, mình thì thích chơi, ơ, bóng bàn, cho nên á, cái mẹo mà đối với những người mà thích chơi bóng bàn, ờ, khi mà mới bắt đầu á, thì, ờ, các bạn nên chuẩn bị những cái dụng cụ chơi thật là chất lượng, cũng như là các bạn phải, a, tập trung phát triển cái, ơ, cái kỹ năng ban đầu thật là tốt.
Ờ. Cụ thể về những cái, a, dụng cuộc chơi chất lượng theo bạn đó là gì ta?
Ờ, đó là mình phải, ơ, cần chuẩn bị một cái vợt, ờ, phải chất lượng, ờm, giống như là cái mặt vợt nè, hoặc là cái cốt vợt cần phải tốt, ừm.
Ừm, vậy á hả? À, vậy thì bạn có gợi ý là một vài những cái mà, ờ, loại vợt mà bạn đã sử dụng và những cái, ơ, ưu điểm của nó hông?
Ơ, hiện tại á thì mình đang sử dụng một cái loại vợt của Trung Quốc, của một cái vận động viên Trung Quốc, thì, ờ, nó cũng khá là, ờ, gọi là, đạt chất lượng tốt á. Ờ, và cái mặt vợt thì cũng tùy vào cái người chơi làm mặt vợt gai ngắn hay là vai ưm, gai dài, thì, ờ, cũng cần phải chọn ừm, cần, cái, chọn cái mặt vợt tốt để mà khi mà mình đánh bóng á, thì mình có thể kiểm soát được cái đường bóng.
Ừm. Thế hả? Ừm. Vậy thì làm sao mà mình sẽ chọn được cái, ơ, loại vợt mà nó gai ngắn hay gai dài thì nó sẽ tác động như thế nào ta?